Kalau udah kayak gitu, aku biasanya jed ngambil jeda aja Kak. Ini kalau yang misalkan masih yang ini ya, yang ringan gitu maksudnya aku aku misalnya, "Aduh, nih anak gimana sih," aku lihat biasanya buka ruangan, "Aduh, kotor banget," gitu kan, aku udah pasti kesel dong Kak. "Gimana sih ini anak," gitu kan, maksudnya aku jadi kayak ngoceh sendiri, "Gimana dibilangin tiap kali!" Gitu kan, ya udah aku mendingan jangan perpanjang pada saat itu yang ada nanti aku jadi keluar kata kasar kan. Aku nggak mau juga gitu. Ya mendingan aku ngerjain aja yang lain gitu. Kalau untuk aku sih biasanya agak ajaib juga sih, agak aneh mungkin ya, aku untuk, eee, ngambilnya kadang, apa, udah aku kerjain aja setrikaan, aku ngeluarin energi aku tuh ke setrikaan. Jadi ada untungnya Kak, cucian tuh jadikan rapi lagi, itu kalau di rumah ya kalau di rumah. Tapi ada juga, eee, keperluan kita tuh kontak dengan teman, apa itu juga? Lah misalkan ngobrol aja telepon aja temen, kalau enggak, keluar Kak.
Mhm. Oke. Nah, iya iya, yang kayak gitu. Mhm. Ah, iya iya, bener bener itu, Kak. Mhm. Oke. <laughs> Iya iya, benar benar. Mhm.
Keluar, itu sinar matahari ngebantu, Kak. Pergilah ke toko, mo mau bilang misalkan nggak usah belanja, cucicem cuci mata aja kan, yang penting kita ambil waktu untuk diri kita, Kak.
Oke. Oke, iya iya iya, Kak.
Kalau aku gitu, atau aku lihat misalnya adat ada ini, ada di sini ada kayak tukang pijit tapi nggak bisa sering-sering ya mahal juga sa tukang pijit di sini ya. <chuckles>
<laughs> Oke oke, iya sih, Kak. <laughs>
Heeh, jadi ya ya maksudnya ba si kalau anak sering bikin marah yang ada aku jadinya, eee, ini juga jadi jadi, apa, bangkrut gitu kan, jadi bokek. <laughs>
<laughs> Iya. <laughs> Oke.
Sayang juga aku mikir juga, ih mendingan uangnya untuk makan gitu kan ya, untuk belanja. Jadi ya maksudnya paling enggak, ah udahlah ke supermarket, makanya jadi menghibur diri, eee, sekalian belanja untuk di rumah terus sekalian, eh, ini ada coklat lah atau apa. Jadi untuk yang yang bikin hati seneng gitu loh, Kak.
Mhm mhm. Oke, iya iya iya.
Nolong loh itu, a e terutama kalau misalnya lagi kesel-kesel gitu, ngomong sama orang ya maksudnya telepon temen aku gitu atau kok aku nonton film aja, aku suka nonton film soalnya Kak. Entar lupa, udah kesel kesel kesel, ya aku kan jadi lupa tuh.
Oke oke, iya, Kak. Mhm. Oke, jadi
Gitu, jadinya kan turun gitu, amarahnya kan turun juga, Kak.